Ja, ich, ähm, habe da so 'n Problem, bisschen, ne? Ähm, ich bin jetzt, äh, ja genau, fertig mit dem Studium <smacks lips> und habe natürlich auch, ähm, ja, Leistungen bezogen, ne? F ähm, genau, BAföG, genau. Ähm, und, äh, t tatsächlich musste ich zusätzlich zu BAföG auch ab und zu, ähm, meine Eltern fragen nach Geld, ne? <sniffs> Und, ähm, jetzt ha hat sich hm, hat BAföG schon mir so Post zugeschickt, äh, wie viel was das für 'ne Summe ist, ne? Es geht schon so um so 16.000, ne? Um mehr als 16.000. Und, ähm, genau, und meine meine Eltern will ich das Geld auch natürlich zurückzahlen.
Mhm. Mhm. BAföG? Oder Okay. Ja. Mhm. Ja. Ja.
Und, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also.
Ja. Ja, wir können uns das ja 'n bisschen genauer anschauen. Also, ähm, sind deine Eltern in 'ner Position, in der sie Geldsorgen haben, oder nicht?
Mhm. Ähm, ne, würde ich jetzt nicht sagen. Aber, klar, ähm, i ich glaube, äh, ich ich versuche mich ganze Zeit auch in deren Lage hineinzuversetzen, ne? Weil im Endeffekt haben die mir ja auch Geld gegeben. Ähm, also vo meine Mutter vor allem. Und die musste dann auch, also so äh, das hat die auch paar Mal erwähnt natürlich, ne, irgendwie, ähm äh, auf we auf auf mehr verzichten dadurch, ne? Also, so deswegen, ähm, fühle ich mich irgendwie schon dazu verpflichtet, äh, auch jeden Monat da was abzudrücken, ähm, Ja.
Ja. Also ich finde es natürlich ganz ehrenvoll und ehrlich gesagt, also klar, natürlich zahlt man das zurück, das ist ja selbstverständlich. Aber also, ich sehe es halt so, dass das BAföG, das macht ja diese Zinsen, wenn man das nicht zurückzahlt. Das heißt, dieser Betrag wird immer größer und deine Eltern nehmen ja nicht irgendwelche Zinsen von dir.
Ja. Ja. Mhm.
Und eigentlich ist es ja auch so, dass Eltern, äh, verpflichtet sind, in Deutschland ihr Kind im Studium zu unterstützen.
Ja. <smacks lips> Äh <coughs> ja klar, also, so äh, i ich weiß, ähm <chuckles> also so, ähm ist schwierig, ne? Also so, ich es ist sehr schwierig. Ich finde einfach trotzdem so, es ist angemessen, einfach, ähm, irgendwo meinen Eltern erst mal auch so 'ne, ge ge ich zahle auch jetzt grad nicht alles auf einmal zurück, ne? Ich zahle so in Raten aktuell. Ähm, trotzdem habe ich noch, ähm, ja, ähm, das mit den BAföG, die Schulden und ähm ne, äh, als ich, äh, dann nach dem Studium gearbeitet habe, habe ich auch erst mal Schulden bei anderen Leuten abgezahlt, also, so noch bei Freunden und bei g äh, meinen Cousinen und so, ne? Und, äh, da ging das erste Monatsgehalt auch da rauf direkt und, ähm aber jetzt, ähm, schulde ich eigentlich nur meinen Eltern noch was und meiner Schwester eigentlich auch indirekt noch was, ne? Und, äh, meiner, äh und dem ba de be dem BAföG-Amt halt, ne? Und da ist einfach so die Sorge so, ich habe halt noch, äh, eigentlich Ausgaben ne, so so a so so ähm, Sparziele auch, die ich erreichen muss. Und ich weiß gar nicht, wie ich, äh, das alles unter einem Hut kriegen soll. Ja, weil ja, einfach so 2 schon, äh, so so so bisschen Geld abzudrücken pro Monat jeden also jeden Monat, ne, so an an meine Eltern gerrade, aber, ähm, ans BAföG-Amt kann ich mir gerade nicht vorstellen, weißt du?
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, verstehe ich. Ja. Okay, also, ich sage mal so, das klingt jetzt vielleicht 'n bisschen hart, aber es macht überhaupt keinen Sinn, Geld zu sparen für Vermögensaufbau, wenn man Schulden hat. Einfach gar nicht.
Aber aber ich habe gar nicht gesagt, dass das für Vermögensaufbau ist.
Ach so, nicht für Vermögensaufbau. Okay, ich dachte, du willst jetzt irgendwie noch jeden Monat noch Geld in Aktien investieren oder so, weil dann das macht jetzt ja echt nicht so viel Sinn.
Ne, ich habe Sparziele. N nein, nein, nein. Ja. Ja, das, äh, verstehe ich auch, dass dass, nicht so sinnvoll ist.
Ne Entschuldigung, dann habe ich das falsch verstanden. <chuckles>
Alles gut. <chuckles> Ähm, ne, ich meinte eher so weil ich möchte, ähm, nächstes Jahr noch 'n Master machen.
Ja.
<clicks tongue> Grundvoraussetzung dafür ist, ähm, dass man im Ausland, äh, vorher war, 'ne andere Kultur kennenge kenngelernt hat, ne? Und, äh, deswegen, äh, das kostet ja auch Geld, ne? Also, so im Ausland leben und dann, äh, ne, also das zu finanzieren. Da muss ich auch, ähm, bisschen Geld in die Hand nehmen dafür. Es
Ja, klar. Ja, wobei es ist ja so, es gibt 'ne Menge Länder, in denen das Leben wesentlich günstiger ist als in Deutschland. Und wenn du die Möglichkeit hast, online zu arbeiten, dann ist es so, dass du durch das Leben in einem günstigen Land sogar dazu beitragen kannst, mehr Geld zu sparen.
Klar, ja. Ja, ja. Klar, ähm, das sehe ich auch so, ne? Also, so, ähm ähm also, so so und ich dachte mir auch so, würde sich anbieten, ne, in 'nem günstigen Land, wo, ähm, ja, der Euro mehr wert ist oder so, ne, zum Beispiel. Ähm, genau, auf jeden Fall, ähm. Äh, da aber trotzdem, ne, muss man auch Geld zur Seite legen dafür trotzdem, also, so. Und.
Ja. Ja, genau. Ja klar, man will dann ja auch nicht in eine Notsituation geraten oder so. Also, das macht alles schon Sinn.
Mhm, genau und, äh, ich wollte auch noch, ähm, für 'nen, ähm, neuen Computer sparen, <clicks tongue> äh, weil mein alter Computer ist einfach zu alt langsam. Also, so den habe ich 2019 bei gebraucht gekauft bei Kleinanzeigen, ne? Und ja, deswegen also ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, also mi mit diesen neuen Informationen schätze ich die Situation ehrlich gesagt doch 'n bisschen anders ein, weil ich das am Anfang so verstanden habe, dass du komplett fertig bist mit dem Studium und jetzt quasi so richtig deinen Job gestartet hast, also dass du jetzt irgendwie noch 'n Master machen willst nächstes Jahr, das ändert ja alles so 'n bisschen, weil dadurch bekommt ja sowohl diese Reise als auch der Laptop, äh, 'ne ganz andere Wichtigkeit. So 'n Laptop ist wahrscheinlich dann auch wieder sinnvoll zum Reisen, damit man nicht so 'n super schweren Computer dabei hat und so. Ähm. Und also, kann man das nicht mit diesem BAFÖG-Amt dann besprechen, dass man die Schulden einfach wirklich später nach dem Master zurückzahlt und nicht jetzt?
Ja. Ja. Mhm. Ähm, das weiß ich noch nicht. Die haben mich einfach, äh, also die haben dieses Jahr, hm da, das war so 'ne sehr stressige Situation, weil die haben wollten irgendwelche Unterlagen von mir, ne, und, ähm, haben dann sogar mit den, ähm, <smacks lips> Gericht gedroht, ne, mit der Justiz. Und dann, äh, war er erst mal ziemlich stressig, aber, äh, ne, und das das habe ich schon das hab ich dann da habe ich mich direkt drum gekümmert. Ähm, jetzt hab ich halt wieder Angst, irgendwie, wenn ich Master anfange, dass ich noch mehr Schulden aufbaue, natürlich, ne?
Ja. Okay, ja. Ja.
Und irgendwie, äh, ja ist es so so, äh, 16000, ne, hört sich auch schon sehr viel an, ne? Also so irgendwie nicht so schnell abbezahlt.
Ja klar. Also, wenn man so richtig hart durcharbeitet, kann man 16000 aber schon in so 'n paar Monaten zurückzahlen. Also m das, das kann halt funktionieren, wenn man halt für 'n paar Monate wirklich so sagt: „Ich mache jetzt 2, 3 Jobs, verzichte auf meine Freizeit," dann lassen sich 16000 halt schon ansparen.
Mhm.
Ähm
Ja.
<smacks lips> Die Frage ist jetzt halt so 'n bisschen, ähm, ja, mit diesem Amt auch, wie sich das klären lässt? Also
Mhm. Ja, das, äh, weiß ich gerade nicht so ganz. Ich stelle mir das halt alles ultra mühselig vor, ne? Also erst mal, ähm, natürlich die Schulden. Und wenn man nur so wenn man nicht mal Student ist, dann muss man ja auch irgendwann anfangen, so richtig, äh, Steuern einzuzahlen, ne?
Ja klar, das stimmt.
Und, äh, d vor dem Problem stand ich noch nicht so, aber ja, jetzt äh, al ich hab halt Angst davor auch so, ne, irgendwie, ne, dass dann gar nix mehr übrig bleibt, weißt du? So, wenn man also ich hab schon, also so, ich höre immer, ich, äh so was lernt man halt nicht in der Schule oder sowas, ne? Ich höre halt immer nur, dass die, äh, Abgaben sehr hoch sind in Deutschland, ne? Und ja.
Ja. Ja. Ja, natürlich, das stimmt. Ja. Also ich weiß nicht, ähm, wie du jetzt beschäftigt bist, ob du irgendwo 'n Angestelltenverhältnis hast, das ändert ja das noch mal auch, weil man da anders Lohnsteuer zahlen muss und so. Aber wenn du jetzt erst mal selbstständig tätig bist, dann gibt es ja diese Kleinunternehmerregelung. Ich glaube, das geht bis 22000 oder so im ersten Jahr und im zweiten Jahr bis 50000. Und über diese 50000 muss man ja wirklich erst mal drüberkommen.
Mhm. Ja. Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell bei dir der Fall ist oder nicht, kann ja auch sein, dass okay. Aber dann ist doch, zumindest was die Steuern angeht, das sehr entspannt, weil dann braucht man halt nicht mal Umsatzsteuer zu zahlen.
Ne. <chuckles> Ah, ja, okay. Also, äh, als Kleinunter also so, diese meinst du jetzt so Kleingewerbe anmelden oder was?
Ja, also Gewerbe würde man ja machen, wenn man irgendwelche physischen Produkte, äh, verkauft zum Beispiel, aber wenn man jetzt einfach seine geistige Arbeit anbietet, dann isses ja kein Gewerbe, sondern einfach 'n Kleinunternehmen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, weil das ist ja auch 'ne Option, ähm
Ja. Mhm.
„Ich hol mir für 'n paar Monate 'n Job bei Mercedes im Werk." oder so, ja
Ja.
dann zahlst du da natürlich die Lohnsteuer, hast da diesen 40 Stunden-Job. Und dann könnte man halt zusätzlich noch so 'n paar Stunden als, ähm, Freiberufler machen. Ich weiß, das ist sehr, sehr viel.
Das hatte ich schon.
Das hattest du schon?
<chuckles> Ja, ich habe das schon dieses Jahr ausprobiert bisschen, äh, Vollzeit und gleichzeitig, äh, freiberufliche Arbeit zu machen.
Ja.
Ähm, tat dann nicht meiner Freizeit so gut, und meinem Rücken und ja
Ja. Ja.
deswegen <chuckles>
Also das tut nicht so gut der Freizeit, das stimmt. Ähm, das ist halt dann nur die Idee, wenn man sagt: „Ich möchte jetzt superschnell irgendwie 10.000 € sparen, damit ich, ähm, diese Reise machen kann, den Laptop und 'n bisschen was von den Schulden zurückzahlen kann." Aber ich habe bei dir das Gefühl, dass da irgendwie so viel los ist und so, und dass es mit deiner Kapazität, ähm, gut wäre, entweder das mit dem BAföG-Amt so zu besprechen, dass du das nach deinem Master zurückzahlst, oder eher 'n kleinen Betrag nur an die pro Monat gibst, damit du halt deine Familie also das irgendwie erst mal regeln kannst und diese Sparziele. Weil im Master wirst du dann ja wieder nicht in der Lage sein, deiner Familie das Geld gut zurückzugeben.
Genau, ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, klar, das kann gut sein. Also so, ja und meinst du, ich sollte, äh, es aber trotzdem aktuell grade beibehalten, dass ich meine ähm, meinen Eltern 'n bisschen was zurückzahle jeden Monat? Das sind grade so die 300 € immer.
Ähm, ja, ich finde das sehr nett von dir. Ich glaube schon, dass das sinnvoll ist, weil du danach halt wieder den Master machen willst. Und im Master wirst du ja nicht in der Lage sein, groß Geld zu verdienen. Und ich finde, dadurch ändert das so 'n bisschen, dass du jetzt halt die Möglichkeit hast, deine Eltern zu entlasten.
Mhm. Mhm. Ja, okay. <chuckles> Ja, gut.
Vielleicht kannst du, wenn's nicht geht, wenn du merkst, ich bin überfordert, 200 nehmen. Aber
Ja. <smacks lips> Aber da äh, aber ja, also so aktuell geht's noch, ne? Aber, ähm, gut, dann, äh, danke dir für diese Tipps. Ich glaube, ich werde mich auch auch, äh, mal schlau machen beim BAföG-Amt, ob das so geht, ne? Ähm, und nicht abwarten, bis einfach Post kommt, ne? Äh
Okay. Ja. Ja, also ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Kraft und Erfolg, dass du deine ganzen Ziele erreichst und alles Gute.
Danke schön, danke schön und danke fürs Zuhören.